Công nhận thì tớ thấy là, kiểu, về cơ bản ấy, nh những cái ý kiến đó những cái ý kiến của cậu á, rất chi là chuẩn ấy, tớ cũng có thể bổ sung, a, thêm với cậu ấy. Thực ra thì, kiểu, mỗi dựa trên cái kinh nghiệm của tớ mỗi lần đi biển ấy, thì tớ đi một số nơi, thì cái việc ví dụ như các thùng rác cũng rất rất chi là ít. Có nhiều khi là chúng ta phải đi tầm 1, 2 cây mới có một cái thùng rác để người ta bỏ rác vào. Nhưng thay vì đấy thì tớ nghĩ thì chúng ta có thể là bỏ xây, cũng như là, kiểu, cho vị trí của thùng rác phổ biến hơn ấy, tầm khoảng cỡ năm năm trăm mét, ừm, sẽ có một cái đi. Bởi vì nhiều khi chúng ta nếu mà muốn bỏ rác thì cũng phải đi rất chi xa. Mà có tính con người thì sao, có một số người lười, ngại, họ chỉ ở đâu vứt đấy. Thì chính vì thế nà cho nên cần tớ nghĩ là cái việc bổ sung thêm thùng rác cũng là một ý kiến hay đấy cậu ạ. Cậu thấy thế nào?
Ừm. Ừm. Tớ thấy hợp lý, tại vì là như cậu bảo là sẽ có một số người người ta ngại đi xa, người ta sẽ tiện tay người ta vứt.
Ừm.
Người ta thấy những cái chỗ mà đã có sẵn s rác sẵn ấy, thì họ cũng sẽ, ơ, thôi vứt vào đấy.
Ừm. Đúng rồi, công nhận nha. Thực ra ai cũng nghĩ tốt mà, trừ những mà, kiểu, một số bạn cố tình phá hoại môi trường, chứ thực ra nếu mà, kiểu, nếu mà nằm trong khả năng của họ thì chắc chắn họ sẽ làm. Tớ nghĩ là như thế này sẽ là một cái ý kiến là được, có sẽ có thể triển khai dễ dàng hơn.
Với cả, tớ thấy là Tớ thấy là ở biển thì nên có, a, ờ, mình cũng nên, ơ, phạt. Đấy là nếu mà hình thức mà kiểu kiểu, ờ
Ồ. Hợp lý, hợp lý.
gọi là, không tự giác nhất ấy, thì nên phạt giống như giao thông bây giờ ấy, thì phạt nó cũng là một cái để để để để đánh với ý thức
Ừm. Công nhận nha.
nếu mà có hạn ấy. Ví dụ như Singapore á, tớ thấy là đổ rác hoặc là vứt rác thải ra đường hoặc là nhổ khạc nhổ linh tinh là cũng sẽ bị phạt và bị đi tù, đi tù 1, 2 hôm luôn ấy. Ờ, nghĩa là họ làm rất chặt về vấn đề bảo vệ môi trường, thì tớ thấy là ngoài cái cách tự giác này hoặc là s thêm về cơ sở vật chất như cậu bảo thì cũng nên có hình phạt nặng hơn về những cái vấn đề đấy.
Ồ. Đúng rồi đấy, tớ thấy là cũng xuống. Ừm, thế à, thế à. Wow. Thế thì chắc chắn rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ờ, công nhận nha với những cái quy định đấy thì chắc chắn là, kiểu, bị phạt thật nặng như thế, và ảnh hưởng như thế thì chắc chắn người ta cũng sẽ suy nghĩ trước với cái bản thân của mình. Nên họ sẽ nghĩ là bây giờ mình có nên đi thêm 50 mét nữa để vứt một cái túi rác nữa không? Hay là thôi vứt bừa đấy xong rồi phạt 5.000.000 chẳng hạn, hoặc đi tù chẳng hạn thì chắc chắn họ sẽ suy nghĩ và chắc hắn là họ sẽ chọn lựa cách nào dễ dàng hơn ấy. Tớ nghĩ quyết định đấy rất chi là hợp lý đấy. Bên cạnh đấy thì tớ cũng có thể nghĩ về, kiểu, tăng cường thêm một số, kiểu, cái hoạt động nhân viên của vệ sinh môi trường. Bởi vì tớ thấy là hiện nay, về lương này, về thưởng này, của các cô chú nhân viên vệ sinh môi trường hiện nay là rất chi là ít ấy. Nó cũng không bõ với công sức của họ mà của họ khi lao động ấy. Thì tớ nghĩ là chúng ta có thể là để nâng cao cái cái ý thức cũng như là, kiểu, cái khuyến khích họ thêm thì họ có thể tăng lương cho họ về tuyển thêm nhiều cái nhân viên vệ sinh môi trường nữa. Cậu thấy thế nào?
Ừm. Ừm.